Quiero que hablemos de viajes y y específicamente que me cuentes tu experiencia el cómo es conocer gente cuando viajas sola.
Pues mira, tengo varias formas. Obviamente, si viajo sola es porque, pues, quieres también, quiero tener un espacio para mí, pero a veces sí se antoja estar con o sea, hablar con personas diferentes. ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí algo que me ha ayudado es, primero, me quedo así, este, eh, bueno, en hostales, ¿no? Y ya compartes habitación, y aunque no me voy de esos tipos de hostales de fiesta, porque no me gustan, sí, este, hay algunos que, pues, este, tienen algunas, ciertas actividades, ¿no? No sé que la noche de cine, que no sé, o tienen un área así, este, eh, común, en donde, pues, puedes así como compartir con otras personas. Y eso me ha ayudado, porque, pues, o mientras estás comiendo o algo, pues, a lo mejor a alguien se sienta y, pues, empiezas a platicar con con ellos, ¿no? Entonces, eso así como que es u algo como que sencillo que a mí me me ayuda, ¿no? Y luego también, pues, me voy mucho a los free walking tours, eso también, o sea, a
Ajá. Claro. Okey Ajá. <chuckles> Claro Ajá. Okey. Okey. Los que te registras en las ciudades ¿no?
Sí, eso es más, obviamente, en las ciudades, o sea, ahí sí es como de ley ir a los free walking tours, y sí me ha tocado conocer personas que a veces también están viajando solos, sobre todo así mujeres que también están viajando solas y de repente dicen: "Ay, tú también estás viajando sola" y sí, ¿no? Y ya después, este, eh, pues no sé, te vas a, al bar o a o a otros lugares así que tenías planeados, ¿no? Entonces, eso, pues me he dado cuenta que también me ha ayudado a a conocer gente cuando estoy viajando sola, ¿no?
<chuckles> Claro. Sí, creo que esa técnica de de los hostales puede ser una buena estrategia, ¿no? Eh, ¿tú tú has notado diferencia grande o notable, eh, viajando sola si quieres como, a ver, convivir con más gente cuando te hospedas en un hospe en un hotel regular a un hostal? O sea, ¿sí crees que te da muchísimas más armas para conocer más gente un hostal que un hotel regular?
Ujú. Sí. Bueno, a lo mejor porque estoy más acostumbrada a los hostales que a los hoteles, ¿sabes? Este, porque ve, pues, estuve viajando un rato así como tipo mochilera y me la verdad, me gustan más los hostales en el aspecto que siento, pues, que a los que voy, ¿no? O sea, a los que he ido como que son más chiquitos, te da como un poquito más de espacio como para, pues, para poder, este, compartir cosas que un hotel, creo que el, en los hoteles, al menos los que yo he ido, pues cada quien va a su bola, ¿no? O sea, o sea, como que ya son muy grandes y todo, y es como que no hay tanto esos espacios como para realmente conocer gente.
Okey. Ajá. Ajá. Claro. Y creo que tengo entendido que los hostales siempre tienen programas como de integración, ¿no? Lo que dices, el, noche de películas o el salir a caminar a tal lado o o, no sé, los bar hopping o cosas así, ¿no?
Sí. Ajá, y, o o tienen así, pues, ya para la tardecita dependiendo del del lugar en el que estés, pues eso, el el bar con música y todo eso. Ah, te digo, hay unos que son muy fiesteros, que esos ya no me gustan, que si es así como que todos los días hay fiesta y eso, no. Pero hay otros que, o sea, digo, ya es como cuando tenía 20 ahorita ya no. Pero hay otros que es así como que algo más tipo relax, tipo lounge o lo que sea. Y este, y estaba, está padre porque pues así conoces gente, o sea, como que sabes que la gente que es pues, está ahí estamos, queremos, este, pues, convivir, tener un ratito tranquilos, ¿no?
Ajá. <chuckles> Ajá. Va con con la misma visión que tú, ¿no?
Ujú. Sí, entonces yo creo que por eso me gustan un poco más o o tengo más experiencia en hostales que en hoteles. Ajá.
Ajá. Superbién. Sí, no, me me me gustó tu tu explicación. Y ahora quiero que me platiques, eh, dos escenas que te hayan pasado. No sé si hayas tenido grandes experiencias, encontrar gente, pues, en un viaje y también malas experiencias, que a lo mejor y, no sé, eh, te llevaste un susto por por, coe conectarte con un desconocido o algo por el estilo. Platícame primero la buena.
Sí. Ujú. A ver, sí, porque la mala me está costando trabajo. Ay, pero mira, la buena. No, mira, de las buenas me ha tocado varias veces. Mira, por ejemplo, me tocó una vez, eh, eso fue igual en un hostal, y te digo que tenían como un espacio ahí, este, éramos poquitos, o sea, a lo mejor estábamos hablando 5 o 6 personas y ya no me acuerdo cómo empezó, pero bueno, era un espacio en el que a abajo ya te podías tomar una cervecita y eso, yo estaba ahí y, pues, estaban otras, digo, unas 3, 4 personas. Y con un chico así me llevé bien, empezábamos hablando y todo, y de repente así, este, me acuerdo que le dije, este, que porque era en Asia, en Filipinas, y era el, la primera vez que iba ahí y, este y, pues, ahí a fuerza tienes que saber conducir, o sea, para moverte, pues, las motonetas al menos, ¿no?
A lo mejor y no tienes ¿eh?, y se vale. Ajá. Ah, superbién. Ajá. Claro. Ya, allá es como muy común, ¿no? Que los turistas se muevan en motos.
Sí. Total, y yo no sabía, y aún así me la renté. Entonces, yo así, o sea, me la renté como que una semana antes me había ido a practicar con, este, un amigo en un estacionamiento, pero no, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, se manejar coche, pero esa, pues, no me la sabía. Y yo dije, bueno, lo lo alquilé y todo eso, y resultó el chico así que al día siguiente me dijo: "No, pues, yo te ayudo a, o sea, que aprendas a manejar", ¿no? Así, le dije: "Sí, porque me da nervios". Porque claro, yo dije yo, o sea, la renté y así tal cual, o sea, a una calle ya me la llevé andando y dije, ya después aprenderé a a conducir bien. ¿no? Este
<chuckles> Guau. Ajá. Sí, sí. Una aventura. Ajá. <laughs> Ibas más lento que caminando, ¿no?
Sí, sí. Y no, pues, por ejemplo, él me ayudó, o sea, tuvo la paciencia y sí, o sea, y ahora sí hablando así de en doble sentido, pero sín nada cambió. O sea, fue así como que de, vamos, o sea, te te enseño y todo eso, y y eso fue como así padre para mí, porque fue así como de gracias a él ya me pude, pues, pude aprender, porque sí me daba vergüenza, decía yo: "Y, ¿cómo le hago para ahora aprender a manejar aquí la scooter?", ¿no? Y él así de: "No, mira, así se enciende, yo te recomiendo esto y todo". Y entonces él estaba ahí cuidándome y me ayudó. Te eso se me hizo como algo bonito, ¿no? Como que siempre te encuentras a alguien que te ayuda en algo. Ujú.
Ajá. Que padre. <laughs> Ah. Superbién. Claro. Sí, sí. Sí, como que la gente viajera es muy dada a ayudar y no necesariamente por acá en intereses de atracción, ¿no? Sino nada más por, eh, conocer o ayudar a a otro viajero, ¿no?
Sí. Exacto. Total. Mira, a mí me pasó, por ejemplo, con otra chica que, y esa la conocí en un free walking tour, en el norte de España. Igual éramos así, las dos estábamos viajando solas y entonces, este, pues, resulta que nos estábamos quedando en el mismo hostal. O sea, que nos conocimos en el free walking tour, y ya cuando vimos estábamos en el mismo hostal, entonces ya fue así como de, ah, pues, empezamos a platicar, ¿no? Ella era de Colombia y todo ese show, y ya después, pues, hicimos así como de irnos a hacer treking nosotras solas y, pues, no es, hubo así como buen buena química.
Ajá. Okey.
Y luego resulta que cuando yo estaba, eh, en Barcelona, que estaba ahí viendo un amigo, pues, también estaba ella, este, yo la ayudé a quedarse en casa de o sea, porque, bueno, ahí tuvo como un, ya sabes, ahí luego las mujeres siguiendo a los hombres. <chuckles> Entonces, como que ya había seguido un chico y al final con el chico no se había hecho nada y se quedó así de: "¿Dónde me quedo a dormir?", porque fue así como que se habían peleado algo. Le dije, bueno, pues, quédate a dormir aquí donde yo estoy y por ahí la ayudé. Y luego ella, eh, me presentó a una persona, este, que al final terminó siendo de mis mejores amigas al día de hoy en España, porque, pues, me quedé a vivir allí. Claro, me quedé a vivir allí y ahora ya no le habló a esta chica, pero pero me presentó a esta persona que ahora es como mi superamiga aquí en España.
<chuckles> Coincidieron. <laughs> Uy. Qué mala. Ajá. Superbién, padrísimo. Genial. O sea, entonces, tú podrías decir que tienes más buenas experiencias en estar abierta a conocer gente viajando sola, que no.
Sí Sí, la verdad es que sí, o sea, te digo, yo voy haciendo, o sea, creo que ya también es el feeling que te dan las personas. Yo soy como muy, este, soy muy reservada, a o sea, o sea, a cuando ya alguien así, sí me da confianza, ya nadie me para de de hablar y eso, ¿no? Pero no soy, este, em o sea, como que creo que me, creo que tengo más feeling con las personas que son como más eso, solitarias, más introvertidas, como que nos vamos juntando, Y entonces eso también me ha ayudado como no, pues, no, no sé, como que he conocido gente chida a, por eso, ¿no? O sea, creo, como más afín a mí, es a lo que me refiero. No tanto así te digo de de fiesta y vámonos aquí de esto, sí me gusta, pero más con la gente introvertida.
Okey. <chuckles> Ajá. Claro. Oye. Claro. Sí, finalmente es como un perfil más adaptado al tuyo y sabes que, pues, no sé, o sea, ta a, a ver, si, si escoges perfiles adaptados al tuyo, sabes cómo reaccionar a ellos y y que en general va a ser positivo, ¿no?
Ajá. Total. Sí, sí, sí, sí, gente con la que, me gusta mucho poder conectar, o sea, más que conocer gente por conocer, es como que digo, bueno, hay veces que por azar del destino que te tocó en la misma mesa o en el mis de de desayuno o del free working tour o lo que sea, tienes una plática que, pues, conectas y como que un poquito profunda. A veces me pasa que hablo con gente de cosas así bien profundas en la primera plática y y es así como que digo: "Ah, pues, mira, está superbién", ¿no? Y e ese s tipo de personas claro, entonces esas personas, pues yo creo que conecto más que cuando tengo así como que unas pláticas muy superficiales y y pues así, entonces, no sé. Yo cre yo digo que energéticamente nos llamamos. Ay sí. <chuckles>
Ajá. <chuckles> Guau. Ajá. Porque se dio el momento, ¿no? Claro. <chuckles> Superbién. Oye, y me da curiosidad. ¿Tú crees que la receta que aplicas para conectar con personas? Digo, por lo que entiendo, has estado mínimo en 3 continentes, ¿no? Que pueden ser culturas muy distintas. ¿Has aplicado la misma receta o a lo mejor y la cambias un poquito y saber si cone has conectado con gente local o solamente, no sé, cercanos a tu cultura?
Ajá. Sí. No, pues depende. Mira, por ejemplo, hay lugares en los que he hecho el, esta la, de la aplicación de Couchsurfing. ¿La conoces? Ah, pues eso, por ejemplo, ahí, he conectado con gente así, por ejemplo, eh, me ha pasado más en Europa, que fue donde la apliqué, porque, pues, no sé, me daba más confianza, ¿no? O sea, así como, este, hacerlo.
Sí, sí, sí, claro. Ajá. Sí, porque es como muy personal, ¿no? Los espacios personales ya ese Couchsurfing.
Sí, sí, sí. Eso me pasó ahí, y y a mí el Couchsurfing me gusta mucho, lo he hecho, bueno, lo he hecho en Europa y en Marruecos. Y me gustó porque, pues, conectas con la gente local y te ah y en Argentina también. Ay, mira, mira. Sí.
Okey. Okey. Ba bastante de experiencia tienes entonces.
Claro, eso a mí me gustó porque decía, pues, al principio lo veía como que por ahorrarte el dinero, ¿no? Pero no, ya después vas viendo que la experiencia es otra. O sea, era así como de, no, es que estar con la gente local me encantaba, mea me encanta y es. Sí, claro, porque empiezas a ver las costumbres reales de las personas, ¿no? O sea, de la cultura, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que, pues, sí era verdad que cenaban bien tarde y bien pesado a las 11 de la noche con su carne asada y tú así de, el
Claro. Superpersonal, ¿no? Ujú. <chuckles> Guau. ¿Y después a dormir?
Sí, sí, sí, tal cual, y en la mañana era nada más un cafecito y unas galletas, este, pero muy buena ge o sea, muy buena gente, o sea, a mí me cayeron superbién, pero sí era como que decía, o sea, era así como de guau, sí que comen tarde, ¿no? Y y eso me gustó verlo. Y de Marruecos, por ejemplo, el chico que me quedé que él, eh, por ejemplo, la cuestión del té, eh, pues, cómo eran los baños, ¿no? Que son diferentes a lo que estoy acostumbrada. Y, pues, te cuentan también cómo es la situación del país, etcétera. Entonces, eso, la verdad, me gusta. Ah, en Polonia también lo hice, o sea, todo, o sea, sí es como algo que trato de de poner en en Couchsurfing para porque me gusta conocer esa parte de la gente, eh, local, y al final, pues, haces como un buen feeling. La verdad es que ahorita haciendo memoria sí lo he hecho varias veces, y esa es una a mí se me hace una buena forma para conectar con gente cuando uno está solo, y con gente local para aprender un poquito más de su cultura.
Ajá. <laughs> Ajá. Ajá. Claro. Ajá. Claro. Sí, yo creo que a a lo que me dices es una gran fórmula para conocer, eh, la vida local, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿tú crees que todo esto que me estás platicando funciona si viajas también en pareja, en familia o con amigos, o crees que podría ser distinta a la experiencia?
Sí. Ay, yo creo que distinto, yo he hecho Couchsurfing con uno que era mi novio. Yo creo que si está en la misma onda, pues, yo creo que sí puede funcionar, ¿sabes?
Ajá.
Yo creo, o sea, y lo hi lo hice una vez con una amiga también, yo creo que también si la amiga, o sea, uno puede ser que esté bien, pero ya yo creo que con grupos un poquito más numerosos, o sea, bueno, no sé, 3, bueno, para mí números ya sería 3, 4, 5, pues ya se complica porque ya, este, primero alguien que te reciba, ¿no? Que sean 3. Y luego, este, yo creo que también, pues ya estás con estas personas y ya es como que, bueno, yo, pues, me enfoco a ver a, a esas personas con las que estoy compartiendo, que a veces puede ser de, si se presta y conoces otras personas con los que haces así feeling, pues genial, porque, pues, no sé, a lo mejor estás tomando yendo a bailar y conoces más gente o lo que sea, pero yo creo que cuando ya viajo más así en grupo, es como de: "Pues yo quiero estar con ese grupo", ¿sabes? O sea, generalmente porque casi nunca los veo. <chuckles>
<chuckles> Sí, sí, sí Claro. Ajá. Claro, como que ya son mayoría, ya son mayoría y, pues, finalmente el, hay que convivir entre ellos, ¿no?
Sí. Claro, si s, digo, si alguien se pega, bien, pero no es como que estemos ahí buscando de a ver con quién más convivimos, ¿no?
<chuckles> Sí, tiene 100% sentido.
Sí. Y sí
Oye, y y la confianza que que te da, eh, o sea, eh, ver en estos casos que viajaste, ejemplo, a Marruecos, ¿no? Que ibas tú sola y hiciste Couchsurfing y, bueno, me me contaste que que tu host te te enseñó las, como las tradiciones de desayuno y todo. ¿Tú crees que esto pueda generar más confianza a conocer a esa cultura? ¿O o o puede, no sé, ser lo mismo que te hubieras hospedado en un hotel, qué sé yo, de dos, tres, cuatro estrellas, tuvieras tu habitación y hubieras salido a la calle a ver qué experimentas y a pagar tus tus excursiones?
Ajá. Sí. No. No, yo creo que es diferente, porque al final en un, en un restaura bueno, en un hotel o lo que sea, pues yo creo que, a veces depende el lugar, ¿no? A veces te van a mostrar como, o dar recetas que sí son de allí o o o cosas que no. O las adaptan. Y luego, pues, al final también siempre te van a querer tratar bien dependiendo de dónde seas, entonces, o de cuánto estés pagando, ¿no? <laughs>
Ajá. O las adaptan más al turista, ¿no? Claro, eso sí, sí, definitivamente, sí, sí.
Entonces, ahí yo creo que te dan como una, pues, no sé, una probadita. Y luego, yo creo que el otro como que es, como no, al final también los que te reciben, pues también quieren conocer gente, este, y pues yo creo que es es algo un poquito más auténtico. Claro, salir a la calle y todo eso también te ayuda, pero incluso, pues la gente local te va a decir: "Mira, ahí te recomiendo que vayas, aquí no, prueba esto, lo otro", ¿sabes?
Ajá. Claro. Pero puedes tener una conexión más sincera con el host que hiciste en ese hospedaje, ¿no?
Sí. Total, sí.
Superbién. Oye, pues me encantó tu experiencia. Creo que tienes mucha experiencia en tema de viajes sola y te agradezco mucho que lo hayas compartido conmigo.
No, gracias a ti por escucharme y por haberme hecho esas preguntas que me hicieron pensar. Muchas gracias.
Hasta luego.